Boah, ich glaube, so lernen finde ich auch, ähm, alleine manchmal ganz gut, weil äh, also, ich da nicht so abgelenkt bin. Aber, also, auch so wie du gesagt hast, eigentlich ähnlich. <chuckles> Auch so in meinem eigenen Timing, aber jetzt bei so Sachen wie so, genau, so Eier kochen oder Hobby-horsen finde ich schon gut mit anderen zusammen, weil da wäre ich jetzt allein so nicht drauf gekommen und da finde ich das gut, wenn die mir das auch zeigen. Aber es kommt auch so 'n bisschen drauf an, ob ich jetzt wenn ich jetzt Hobby Horsing hier wirklich auch weiter so stark verfolge, dann würde ich's bestimmt auch mal mir da alleine Zeit nehmen, aber wenn das so was ist, was ich nur wegen meinen Freunden mache, dann würde ich das eigentlich mit denen so zusammen machen. Weißt du, wie, dass sie sagen: „Lass mal Stand-up Paddeln gehen,“ und dann zeigen die mir das sozusagen. Weil ich da nicht so 'ne intrinsische Motivation oder so habe, das selbst zu lernen. Das muss ich noch mal gucken, wie das beim Hobby Horsing dann wird, aber
Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mit denen zusammen, ja. Ja, ja. Mhm. Okay. Ja, wie da die intrinsische Motivation ist, ob du da richtig dann voll die Begeisterung entwickelst und sagst so: „Boah, let's go”, oder ob du dann doch mit dem Freund da irgendwie genau, ja, wie's da so ist dann.
Ja. Ja, genau. Ja. o oder bei dir jetzt mit den Eiern. Ob du da jetzt sagst, dass du da jetzt so, weißt du, so das für dich so perfekt rausfindest, wie du das perfekte machst oder dann doch eher nur mit anderen zusammen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und es ist auch so 'n bisschen man muss halt die Zeit abwarten, ne? Man muss so 'n bisschen gucken so, man fängte erstmal an und dann mal schauen so in einem Monat, wie schaut's denn dann aus? Und dann sieht man, hey, ähm ja, ist es besser mit anderen Leuten zusammen? Also, brauche ich da irgendwie die Motivation von anderen? Oder vielleicht wächst meine Motivation auch total und jeden Tag mache ich jetzt was Neues, ne? Und jeden Tag suche ich mir 'n neues Rezept raus und und bin dann irgendwann schon die die Eierspeisen-Queen hier und vielleicht lade ich dann schon Leute <chuckles> Leute ein, dass die immer zum Essen kommen und meine neuen Sachen ausprobieren oder so.
Ja. Ja. Stimmt. Jeden Tag anderes Rezept, Kuchen Eierspeisen-Queen Ja, genau, irgendwie so 'n klein Ja, oder so 'n Essens-Blog oder mal in deiner Community als Challenge so: „Hey, b äh, probiert auch mal was Neues aus, neure neuronale Verknüpfung.” Ja, irgendwie, ja: „Macht die Eier wie“ oder so, ne? So einfach mal 'n bisschen P Pattern Interrupt machen und mal was anderes machen. <chuckles>
Ja, genau. Genau, coole Idee. Ja, ja. Richtig gut. Ja, perfekt. Ey, du gibst mir lauter coole Ideen. Danke dir. <laughs> Ja.
Ey, du mir a du mir aber auch. Richtig toll. Das war irgendwie richtig cool. Jetzt bin ich jetzt motiviert, Eier zu machen.
Ja, und ich vielleicht mal Hobby Horsing ausprobieren.
Und zu lernen. Ja, so lernt man immer dazu. Danke dir. Tschüss
Genau, cool war's. Tschau.